Hello, xin chào bạn.
Ừm. Mình chào bạn, hôm nay ngày của bạn như thế nào?
Thì, ờ, cũng là ngày, ờ, một ngày cuối tuần mà, phải hông? Thì đó là thời gian để mà gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng thức những cái món ăn mà gia ờ, kiểu giống như nấu tại nhà. Thì không biết á là bình thường ở nhà bạn hay nấu những cái món ăn gì nhỉ?
Ừm. Ồ, yeah! Ừm. Mình á hả? Ừ, cũng giống như bạn là là cuối tuần là thường là cái thời gian mà mình hay đi chợ để chuẩn bị đồ ăn trong tuần á. Là thường mình cũng, à, thích ăn những cái món canh với lại món xào đó bạn.
Ừm hứm. À, vậy hả? Thì thật sự á nha, thì, ờ, canh á thì nấu rất là dễ và cũng có rất là nhiều, ờ, thể loại canh nhưng mà đa số á à, à há, ờ.
Ừm. Ừm. Wow, bạn nghĩ vậy hả? Nhung ừm hứm, nhưng mà mình thấy món canh hơi khó đó.
Mình thì thấy nó nấu rất là dễ. Nói chung là trong bữa ăn hàng ngày của mình á, là luôn luôn phải có canh. Nhưng mà, kiểu giống như á, gọi là, à, ờ, rất là ngon, kiểu, ờ, xịn sò á, thì không không đến nỗi vậy nhưng mà ăn tạm chấp nhận được thì vẫn ô kê, phải hông?
Ừm. Ừm. <chuckles> Yeah. Thì thường thì bạn sẽ nấu cái món canh gì? Với lại thường là cái nguyên liệu nào để bạn làm cho cái món canh thêm đậm đà?
Thì, à, thật sự á nha, thì, ờ, khi mà nấu canh ở bên Mỹ á, thì bình thường á là cũng không có nhiều nguyên liệu, ơ, đa dạng cho lắm, mà mình thường đúng rồi, mình chỉ, a, thường là hầm thịt xương với, a, củ cải đỏ, củ cải trắng và nấm kim chi, nấm các loại nấm chẳng hạn. Còn bạn thì sao?
Ừm. Ừm, chủ yếu là rau củ hả bạn? Wow, nghe hấp dẫn dữ vậy, ừm. Mình hả? Mình là cũng giống y chang bạn luôn đó, nhưng mà mình thích ăn nhiều rau củ hơn, nên là mình có nghe bạn nói là bạn bỏ nấm kim, ờ, kim châm nữa, đúng hông bạn? Cái đó nó nó làm cho nó ngọt nước hơn hả bạn?
Ừm. À. Đúng rồi, kim Đúng rồi. Thì, à, tùy kh khẩu vị của mỗi người thôi, nhưng mà thật ra là nếu mà hầm á thì mình thấy là hầm củ cải thôi là nó đã thực sự rất là ngọt nước rồi. Bạn có thấy vậy hông?
Ừm. Ừm. Yeah. Nhưng mà thường thì mình, ờ, thấy người ta hay bỏ thêm một ít xương vô đó, xương ống đó bạn. Bạn có làm như vậy hông?
À. À, rõ ràng. Thì nói chung là nấu mà bằng nước hầm xương thì rõ ràng là nó, kiểu, giống như là, làm cho cái nước dùng nó ngon hơn rồi. Nhưng mà thật da ra á là tại vì mình không có nhiều thời gian quá, cho nên là mình, à, hầm thì ví dụ, giống như, mình hầm với sườn non thôi, thì, kiểu, giống như là, mình ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Yeah, bạn nói cũng đúng á, ừm. Tại vì thường hầm mấy cái sườn non với cái thịt đó là thời gian lâu lắm, đúng hông bạn?
Đúng rồi, chính xác. Còn bạn thì sao? Bạn không biết là bạn có món canh nào đặc biệt hay là một có một công thức nào đặc biệt để làm cho món ăn thêm đậm đà hơn hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thì mình cũng hơi giống bạn là mình cũng hầm với rau củ á. Mấy cái loại rau củ mình thường hay dùng á là ví dụ như là cà rốt nè, xong rồi, ờ, củ dền nè. Củ dền là một cái, ơ, cái loại rau củ đặc biệt của người Việt Nam mình đó. Mình hông biết là bạn có có nghe đến cái r cái củ đó chưa?
Ừm hứm. Ừm. À. Có, mình cũng có ăn nấu cái củ dền, nhưng mà thực sự và nó thực sự rất là ngọt. Nhưng mà cái màu nước thì nó làm cho cái màu nước hơi đỏ ấy, cho nên là mình không thích nó lắm.
Ừm. Yeah, đúng rồi. Ờ. Ồ! Vậy là tức là bạn hông bạn thích cái nước canh màu trong hả bạn?
Đúng rồi, mình hổng có thích cái nước, a, nước canh củ dền tại vì màu nó hơi đỏ cho nên mình không thích. Ừm.
Ừm. Vậy, à, bạn có ăn canh rau, ví dụ như là, ờ, bắp cải không? Hay là cải bẹ xanh không?
Ừm. Thật ra là cũng có nha. Thì thường mấy cái món rau đó là mình cũng hay ăn, ví dụ như là cải, a, cải bẹ xanh thì mình sẽ nấu thêm tí với tí gừng. Còn, ờm
Ừm. Ừm hưm, yeah. Ừm! Đúng rồi, nấu theo kiểu của người Hoa á, đúng hông? Để để để cho thêm nó nó dậy mùi canh lên đó, đúng hông bạn?
Ừm. Ôi, cái đó thì mình hổng biết đâu. Nhưng mà, kiểu giống như là, mình thấy mọi người nấu thì, à, cải bẹ xanh bỏ thêm gừng, à, và nó khá là ngon. Cho nên là ô kê, ngon thì cứ làm theo thôi. Rồi, à
<laughs> Ờ, mình nấu theo đó hả? Ừm. À, cái đó cái đó ăn là bắt cơm lắm luôn á. <chuckles>
Đúng rồi. Với lại là canh chua nè, thì không biết bạn có hay nấu canh chua hông?
Đó! Ừ, bạn nhắc mình mới nhớ đó là canh chua là một cái món ăn độc đáo của người Việt Nam mình luôn đó, đặc biệt là canh chua mà ăn với cá, đúng hông bạn? Xong rồi chấm miếng nước mắm á, đúng hông?
Ừm. Đồng ý. Đúng rồi. Chính xác, trời ơi, nhắc thèm quá! Thì thật ra á, là ở, ơ, Việt Nam á, thì, kiểu giống như là, có nhiều loại rau và nhiều loại nguyên liệu. Nhưng mà cái món mà canh chua mình thích nhất là canh chua rau nhút. Mà thật sự là ở bên đây muốn ăn t được cái món đó thiệt là muốn trầy da tróc vẩy luôn.
Ừm. <laughs> Ừm. Yeah. Ồ! Yeah, đúng rồi. Tại ở ở đây bên đây thì có mấy cái loại rau mình đâu có kiếm được đâu, đúng hông bạn? Nếu mà muốn ăn là phải tự tự trồng ở nhà, đúng hông?
Đồng ý. Đúng rồi, chính xác. À, mà nói chung á, là ở Việt Nam, để món ăn được cái món canh chua rau nhút đó thì mình chỉ về quê mình mới ăn được thôi, chứ ở Sài Gòn tìm cái loại rau nhút mà mình muốn ăn cũng khó nữa.
Ừm. Ừm, wow. Ừm, yeah, bạn nói đúng á, mà bạn nói làm mình thèm ghê vậy đó, mình muốn đi ra chợ mua nguyên liệu về nấu cái nồi canh liền luôn á.
Ừm. Chính xác luôn. À, thì khi mà không biết là khi mà bạn nấu canh với các loại rau như vậy á, thì bạn hông biết có cái bí quyết nào làm cho cái x cái cọng rau nó xanh và giòn ngon hông?
Ừm, mình á thì, ờ, thường thì mình sẽ, giống như là, chờ nước sôi luôn đó bạn, xong rồi mình nêm một chút muối vậy đó, mình hông biết là bạn có sử dụng nhiều gia vị trong cái nồi canh của bạn không?
Ừm. À. Có, mình sử dụng khá là nhiều, nói chung là nêm sao ăn cho ngon là được. <laughs>
Ừm. <laughs> Ừ, ừ, bạn nói cũng đúng á. Nhưng mà thường là sẽ cắt giảm cái gia vị một chút, tại mình muốn tận hưởng cái, a, cái mùi từ cái rau đó bạn, nên chi là mình chờ cho nước sôi lên xong rồi mình cũng bỏ chút muối thôi. Xong rồi, ờ, bạn cũng, à rồi bỏ hết rau củ vô xong rồi đậy nắp lại đó, mình hông biết là bạn có nấu vậy hông? <chuckles>
Ừm. Ừm hứm. À. Ừm. Ừm. Ừm hứm, ừm. Thì, à, mình cũng tương tự nhưng mà mình thì thường sẽ không đậy nắp lại. Tại vì khi mà đậy nắp lại á thì, kiểu, giống như nó sẽ hầm mà nó đương nhiên là nó sẽ làm cho ví dụ tùy tùy loại rau củ nha, thì, ờ, với giống như củ c cải hồi nãy thì đương nhiên là hà để đậy nắp lại thì thời gian hầm nó sẽ đúng rồi, nhanh hơn nhưng mà bù lại cái màu nó lại không đẹp.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Để cho nó mau chín hơn, đúng hông? Ừm. Ừ, bạn nói cũng đúng ha, cũng tùy loại rau củ ha, nên chi là cũng cảm ơn bạn nhắc mình cái cái cái vụ này nha. Mình thì mình cũng học được cái cái cái mẹo nấu canh á.
Đúng rồi! À. Thì, à, bình thường á là mình nấu canh á, là mình để cho nước sôi, mình để, a, mình nấu cho thịt cá, hoặc là xương gì đó cho chín thật là chín rồi. Thì với những cái loại rau mà nhanh chín á, thì thật ra là mình mình bỏ vào xong mình nhấc nhấc bếp xuống là mình ăn. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm hứm. Ô. Mà mà nhấc bếp xuống mà ăn liền tại chỗ là là cực kỳ, gọi là, nóng hổi. Xong rồi, à, húp canh sùm sụp á. Làm đặc biệt là vào những cái mùa đông á, l là ăn canh là tuyệt vời luôn đúng hông bạn?
À. Đúng rồi! Đúng rồi, chính xác! Mà thật ra á nha là ở, a, gia đình mình á, thì, à, thực sự á là ngày nào đa số á là do cái khẩu vị của mình nữa, cho nên á là ngày nào cũng phải có canh mình mới ăn được. <chuckles> Ừm.
Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Mình cũng vậy á, tại, à, mình hổng có ăn cơm khô được, mà thường thì, ờ, sống ở nước ngoài ăn rau củ bằng xà lách á, thì mình cũng hông thích lắm. Mà yeah nên chi một cách ăn rau củ là là phải ăn canh đúng hông bạn?
Đồng ý! Ừm. Đồng ý! Ừm. Thì hồi, à, ở dưới quê á, thì, kiểu, cái cái cách ăn như vậy thường người ta hay trêu rằng là cách ăn của chó đấy. À, bạn biết tại sao hông? Tại vì
Ừm. <laughs> Mình hổng biết, bạn có thể kể thêm cho mình nghe hông?
tại vì là khi mà cho chó ăn á là bạn bỏ tất cả cơm và và nước và, à, đồ ăn đồ vô cùng một tô, phải hông?
Ờ, ờ. Ờ, bạn nói cũng đúng á ha, là giống như là hay trộn, a, cơm với lại canh chung á, đúng hông bạn?
<laughs> Đúng rồi. Thì khi mà ăn bên này á thì mình cũng như vậy.Thì ý lộn, hổng phải, hông bên này nhưng mà, khi mà mình ăn canh á, thì mình cũng hay thường làm như vậy cho nên là người ta hay trêu là như vậy đó.
Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Yeah, mình đôi khi mình thấy cái đó cũng tiện á, tại đôi khi ăn cơm khô quá, nên chi chan miếng canh vô là ăn ăn nhanh, ăn sùng sục liền luôn á. <chuckles>
Ừm. Đồng ý. Nó nó dễ ăn phải hông? Trôi cơm.
<chuckles> Ừm, yeah, mà ngoài cái món canh của Việt Nam ra á, thì bạn còn biết tới những cái món canh của, a, bên nước ngoài không? Tại vì mình nghe nói là bạn đang ở sống sống ở nước ngoài mà đúng hông?
Ừm hưm. Đúng rồi, nhưng mà để mình coi, a, thật ra là mình
Ví dụ như là canh canh gà chẳng hạn, hình như là nó có món canh gà với lại nấu với lại nui đó. Mình hông biết là bạn có biết cái món đó không?
Canh gà nấu với nui ha hả? Mình thấy nấu, a mình cũng có nấu cái đó nhưng mình thấy giống món Việt hơn chứ mình có thấy giống món Tây đâu ta?
Ừm. <laughs> Ờ, chắc là chắc chắc là tại vì đôi khi mình đi ở ngoài nhà hàng mình thấy người ta có cái món canh đó đó, nên chi là mình cũng ngạc nhiên lắm, với lại ở bên đây người ta có những cái món canh mà nấu chung với lại phô mai với lại, ờ, với lại bông cải đó, mình hông biết là bạn có biết cái món đó hông?
Ừm hứm. Ừm hứm. Đồng ý, hình như là mình cũng có ăn nhưng mà, kiểu, giống như là nó không đặc sắc á, cho nên mình không nhớ. Thường thì, à, mình ăn thì mình sẽ nhớ món nào ngon để mà mình lần sau mình ăn nữa, nhưng mà chắc là mấy món đó không ngon cho nên mình không nhớ.
Ừm. Ờm. Ừm, bạn nói cũng đúng ha. Mà bạn có biết làm món canh cà chua nấu với lại trứng hông?
Ừm. Ừm. À, cà chua trứng hả? Món quốc dân luôn, món cho sinh viên.
<laughs> Đo, yeah, đó là cái món mà, kiểu, giống như là, ờ, lâu lâu mà nhà thiếu nguyên liệu là là là tủ lạnh mở ra là 2 cái cái đó là có nhiều nhất là nấu, đúng hông bạn?
Đúng rồi, món đó dễ nấu mà. Thì, à, món đó là bình thường mình nấu là mình cho dầu vào nè ha. Rồi sau cho
Ừm, xong rồi bạn có phi tỏi hông? Hay là bạn bỏ cà chua vô luôn?
Đúng rồi. Phi tỏi nè, xong cà chua thì mình lại thích, a, xắt nhuyễn á.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Yeah, hợp ý mình á. <laughs>
Ờ, rồi xong là bỏ bỏ vô nấu thật là sôi. Đó.
Yeah, xong rồi bạn có đánh trứng lên hông hay là là là là bạn khuấy trứng ở trong canh luôn?
Hông, mình Rồi mình bỏ trứng trực tiếp vào, sau đó mình khuấy đều lên. Ha.
Ừm, ừm. Ồ, yeah! Và cái hửm?
Để cho nó, a, có vân mây á.
Đúng rồi, cái đó bởi vì cái đó mà người ta cũng gọi nó là cái canh mây á, đúng hông bạn?
Ừm. Đúng rồi, đó chính xác luôn, xong thì à, sau đó là mình sẽ, sao ta, nhắc xuống rồi mình bỏ thêm, ờm, cái gì ta? Bỏ thêm hành vô. Ừm.
Ừm. Wow! Ừm. Mình nghĩ là hành hành với lại ngò, đúng hông bạn?
Đúng rồi, à, bạn nhắc mới nhớ là mình nhớ là cái món canh nước ngoài mà mình hay nấu nhất là cái món canh miso.
Ừm. Ồ, canh miso, ừ, đúng rồi đó bạn, cái đó là cái món canh của người Nhật Bản, đúng hông bạn?
Ừm. Đúng rồi, chính xác luôn, thì cái món cái món đó thì thật sự rất là ăn rất là dễ ăn, dễ nấu rất là tiện luôn, phải hông?
Ừm, đúng rồi. Là nổi ừm, ăn rất là dễ ăn. Ừm, mà thậm ừm, mà thậm chí là cái món đó là một số chợ á, là nó làm cái đóng gói sẵn á, đúng hông bạn?
Ờ, đúng rồi, à, thì, à, thực sự là mình mua cái đóng gói sẵn hồi xưa mình cũng có, a, dùng thử, cũng, a, gọi là, chấp nhận được. Ừm.
Ừm. Ừm. À, chấp nhận được, tức là nó nó, ừm, nó quá kiểu giống như là, nó quá mặn so với bạn mong muốn hay là sao?
À, hông, tại vì à, thật ra là khi mà cái cái cái cái cái bịch canh đó là bịch canh khô thì mình, à, pha bỏ nước vô thì giống như là mì ăn liền thôi, nhưng mà, kiểu, giống như là, nó nó vẫn không ngon ấy, nó hông có đậm vị bằng cái việc mà bạn mình nấu á, mình tự nấu á.
Ừm, ừm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Vậy vậy nói vậy là bạn cũng tự nấu canh miso rồi hả?
Đúng rồi, mình cái, a, cái cái gia vị nó dễ mà, cái gia vị đó ra chợ mua một cái, a, kêu bằng cái miso pasta đó.
Ừm. Ừm, mình thấy Ồ, mình thấy có cái, ơ, nó có thành phần là giống như đậu hũ với lại rong biển là chính, đúng hông bạn?
Ừm. Ờ, đúng rồi, bình thường mình nấu ở nhà thì mình sẽ nấu với, ưm, rong biển, với trứng.
Ừm, ừm. Rong biển, ừm, thường là rong biển là loại rong biển nào vậy bạn? Bạn có biết tên của nó không?
Có trứng, ừm. Có 2 loại rong biển, một cái rong biển giòn mà thực sự là mình không thích ăn cái rong biển giòn, nhưng mà nấu cái, a, miso đó là cái rong biển giòn thì mới là đúng bài, tại vì người ta thích ăn cái giòn giòn của cái rong biển đó.
Ừm. Ồ! À, hèn gì mình thấy là mỗi lần ăn cái rong biển mà ở ngoài nhà hàng đó là thấy nó sực sực giống như là nó, kiểu, nó dai đó bạn. Ừm.
Ừm. Đồng ý, còn một cái loại rong biển nữa là cái rong biển khá là mềm, cái sợi rất là tơ và nhỏ thì cái rong biển đó là rong biển của Trung Quốc ấy, thì à
Ừm. Ồ! Vậy là bạn thích cái loại rong biển đó hả?
Đúng rồi, thì cái loại trong biển đó thì mình lại hay nấu với cà chua và trứng với trứng, chứ không phải là nấu miso nhưng mà lâu lâu thì mình cũng nấu miso luôn.
Ờ, ô kê. Wow! Bạn có nhiều cái cái bí quyết nấu canh độc lạ dữ ta! Giờ mình mới biết luôn á. Mà mình hông biết là bạn có biết tới nguyên liệu tôm khô của nước mình hông ha?
Ừm. Ờ, độc lạ Bình Dương. Ờ. Đúng rồi. Tôm khô thì có, mình cũng có, mình cũng hay dùng nó để nấu.
Ừm, bạn nghĩ sao nếu nếu bỏ cái đó vô cái canh Miso thì bạn nghĩ hương vị sẽ như thế nào?
Ừm, thì mình nghĩ là chắc cũng không thay đổi nhiều lắm đâu, thì có thêm vị tôm thôi. Tại vì, à, thật sự khi mà nấu tôm mấy cái nấu canh Miso á, là mình chỉ dùng cái sốt của nó thôi, nêm lạt lạt chút xíu thì bạn sẽ ăn rất là ngon. Có một lần á là mình nhớ là mình nấu canh Miso nhưng mà mình còn nêm lại nữa tại vì mình thấy nó hơi lạt. Nhưng mà xong sau đó thì ăn hổng có ngon bằng cái việc mà mình ăn lạt lạt như vậy.
Ừm. Ừm. Yeah. Ừm hưm. Ừm, đúng rồi. <chuckles> Ồ! Ừm, đúng là cái nó là một cái đặc trưng cái vị của nó rồi. Nên chi là nếu mà mình nấu món Nhật Bản mà mình cố bỏ thêm nước mắm hay là nước tương vô thì nó cũng kỳ bạn ha.
Ừm. Đúng rồi. Với lại là mình bỏ thêm vô cho nó đậm đà đúng với cái vị của mình á, nhưng mà lúc ăn á thì thực sự nó hơi ngán và nó hông có bắt cơm.
<chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm.
Ừm, nhưng mà khi mà lần sau mình nấu thì
Bạn ch thường thường rồi ăn canh miso với lại cơm hả bạn?
Đúng rồi, nhưng mà lần sau á là mình nấu canh á mình không cần bỏ thêm gia vị nữa, mình chỉ cần bỏ cái gia vị miso, cái miso paste của nó thôi.
Ừm. Ừm. Wow, cái này là là cái chiêu thức mới mình học từ bạn luôn đó, chắc là mình cũng sẽ tập nấu canh miso đó, tại, à, mình cũng chưa bao giờ nấu cái đó hết.
là thật sự là nó ngon. Tại vì tâm miso à, vậy hả? Canh miso khá là dễ, a, dễ nấu và cũng khá là ngon nữa. Cho nên thường là mình cũng hay nấu lắm và mình cũng thấy là có mấy cái chị mà đã từng sống ở ở Hàn hay ở Nhật đồ đó, họ cũng rất là thích nấu canh miso để ăn.
Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, okay. Ờ, ngoài cái canh miso với lại những cái món canh truyền thống Việt Nam ra, bạn còn biết tới những cái món canh nào khác của quốc gia khác không? Hay là có những cái món canh nào mà bạn tự chế ra không?
Ừm. Bạn tự chế hả? Ôi! Nhiều xa số lắm mà nói chung là cũng, a, <chuckles> hên xui nữa.
<chuckles> Bạn giống chuyên gia ẩm thực quá, chắc mình phải, a, phải, ừ, học bạn nhiều hơn á.
Hay do mình cũng hay đi ăn thôi thì, à, mình cố gắng là kết hợp tất cả các nguyên liệu lại á, để cho nó ra một cái món ăn, gọi là, hài hòa, thì còn có cái món gà hấp rượu nữa. Nói chung là, không biết là bạn ăn chưa nhưng mà cái món đó là món miền Nam mà mình rất là thích. Ô kê, cảm ơn bạn nha.
Ừm.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 Ừm. Ừm. Cảm ơn bạn đã yeah, hôm nay đã chia sẻ nha. Chúc bạn có một ngày tốt lành.
Ừm. À, mình cũng hy vọng bạn là có một ngày tốt lành ha.
Ừm, bye bye bạn.
Cảm à, chào bạn nha.